Okay, quindi tu, uhm, da quanto si è compreso da ciò che dici insomma, uhm, utilizzi, no, proprio i servizi bibliotecari della tua zona? Non acquisti o comunque du che servizi utilizzi? Proprio in merito a, ecco, alla lettura di libri: li acquisti, li noleggi, li chiedi in prestito? Come funziona?
Sì. Allora, io li li prendo in prestito per la maggior parte, quelli che non riesco a trovare li acquisto ovviamente, perché poi i sono sono anche super favorevole ad avere delle grandi biblioteche in casa che fanno sicuramente bene a tutti, però è proprio un servizio che alle volte ti stupisce ehm, e
Benissimo. Certo. Che bello. Quindi viene dato per scontato. Tra l'altro, quindi neanche tanto utilizzato.
sì, viene un po' dato per scontato, viene consid sì viene considerato un po' polveroso, che appartiene a un'epoca distante, in realtà le biblioteche sono sempre sul pezzo, hanno sempre degli ottimi titoli e i sono molto contenta di utilizzarle.
Mh-mh. vero. Certo, poi tra l'altro hanno anche dei cataloghi, uhm, ben, mhmm, che g favoriscono, no, la ricerca, basta inserire insomma il titolo che interessa e si vede la disponibilità e quant'altro, quindi comodi anche in questo senso, molto veloci. Però è vero, oggi si sta un po' perdendo la, mhmm, anche la capacità di poter usufruire di questi servizi. Io intanto però, non posso che non ringraziarti davvero in questo meraviglioso viaggio tra i libri da quando eri piccola fino ad oggi, quindi grazie di cuore.
Sì. È vero. <chuckles> Grazie a te per questa chiacchierata.